Alors, je sais pas, heu, si toi tu as tu as un petit peu ce plan de vie à savoir, heu, peut-être, heu heu, te mettre des objectifs un peu, heu, court terme, voire, heu, prolongation de ce que tu fais déjà comme projet? Heu et heu, un petit peu à long terme. Heu, est-ce que tu as tu aurais des rêves que tu aimerais au moins réaliser jusque dans tes 10 prochaines ja a eh! De réaliser en tes 10- 10 protèges années ou pas du tout? Très dur à dire. <chuckles>
Mmh mh. Ouais. Ouais, bah Oui en fait, heu, je suis je suis un rêveur donc, heu, pour moi en fait d'avoir des rêves, c'est, heu, <chuckles> c'est quasiment quotidien. Mais, heu, des des rêves à objectif aussi bien entendu puisque je pars du principe que, ben, l'un l'un de mes plus grands rêves c'est de voyager, je l'ai réalisé. Ben, je le réalise, en fait, parce qu'il faut que ce soit toujours, heu, présent et heu, oui, oui j'ai j'ai tout à fait des rêves, heu, pour les 10 prochaines années ce serait, bah, le le 1er entre guillemets c'est «financièrement»
OK, trop bien. Ouais. OK. Ouais. OK.
de de réussir à me dégager, en fait, de de la prise financière. Heu
Heu, ouais, c'est-à-dire, hem, de plus ne plus avoir de problème au au niveau financier quoi? Heu, être tranquille, heu, OK.
de Exactement, c'est-à-dire de de de mettre en en route un circuit, en fait, qui permettrait de de de alors travailler ça me dérange pas du tout, hein, avoir une occupation bien entendu, je j'aime bien, en fait, ça ça fait partie de la vie et de ma journée. Mais ne plus en fait, heu, comme vu vu que j'ai beaucoup voyagé je comptais mes sous tout le temps en fait, heu. J j'aimerais juste vivre normalement sans, s heu, sans superflu mais que financièrement j'ai plus à m'inquiéter, heu, ma femme non plus, mon fils non plus en fait.
OK. Ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr. Oui, bah, je pense c'est c'est c'est le rêve de chacun, hein, de pouvoir faire les courses, par exemple, sans sans checker tout le temps ton compte bancaire, c c'est le rêve de beaucoup, tu vois? C'est vrai que <chuckles>
Ouais, ouais, ouais et heu, bah, en fait j'étais inspiré par des gens que j'ai rencontré, heu, qui qui vivaient de cette façon-là et heu, puisque, heu, lorsque j'étais à Malte, il y avait, heu heu, ce jeune homme, il avait une quarantaine d'années, tu vois? Et en fait il travaillait pas. Je lui dis: «Waouh, tu travailles pas?», il me dit: «Non, heu, j'ai arrêté de travailler puisque j'ai, heu, j'ai j'ai travaillé p heu, pendant 20 ans dans ma vie et heu, je travaillais pour une» il était comptable tu vois? Et heu heu, lui en fait ce qu'il a fait c'est qu'il a vécu en économisant tout le temps. Donc heu, il était très près entre guillemets «très près de ses sous» et heu, il a économisé et maintenant en fait, il est, heu, placé son argent qui lui rapportait une certaine somme, heu, annuellement et il vivait comme ça.
OK. Ouais. OK. OK, Ouais. OK. Ouais. Ah ouais, OK, OK. Oui il y a il y a il y a beaucoup d'objectifs qui il y a il y a beaucoup de jeunes maintenant à l'heure actuelle bon ça c'est ça, c'est c'est encore un autre débat, mais, ouais, qui essayent de de faire en sorte de f de mettre des placements pour être à la retraite à genre, heu, 30 ans, tu vois? Parce qu'il y a des é il y a des économies, il y a de l'épargne, il y a des des actions qui vont ramener des dividendes à chaque fois, heu.
Tu vois? Ah Mmh mh. Donc donc lui voilà c'est c'est c'était son son objectif. Il l'a réalisé et heu, en fait j moi je suis pas aussi drastique que lui puisque, heu, moi ça me dérange pas plus j j'aime travailler j'aime faire quelque chose en fait. Lui il ne travaillait pas du tout. Donc j'aimerais toujours être occupé, tu vois? Mais, heu, juste en fait que, bah, ce cette idée-là elle elle reste présente et qu'elle, heu il faut, heu, bah, un peu comme tout le monde en fait, hein, heu, trouver de l'argent pour pouvoir être plus, heu
OK. Ouais. Ouais, je comprends. Ouais, bien sûr. Ah, mais clairement oui, bah, oui. C'est si tu veux faire quelque chose, i tu es obligé d'avoir une rentrée d'argent, heu. C'est c'est c'est pas c'est pas possible de vivre, heu, juste, heu, d'eau fraîche. Tu vois? <chuckles>
Mmh mmh mh. Mmh. Bah, j'ai j'ai des amis qui vivent, heu, très, très durement en fait, hein, ils vivent, heu, vraiment au jour le jour, hein, tu vois? Il y a il reste encore des certains de de de ces de ces personnes-là qui, heu, f je sais pas comment ils font parce que c'est assez assez difficile.
Ah ouais, ouais. Ah ouais, bah, ils font, hein. <chuckles> Bah, pour le coup, heu.
Quand quand quand tu es jeune à la limite ça va, mais, heu, après, heu, c'est plus compliqué et toi en fait, heu, te tu as des des rêves pour les 10 prochaines années qui arrivent ou comment tu vois ça?
Heu, bah, écoute s'il y a pas beaucoup de temps, heu, j'aurais dit: «Non», mais en vrai là, oui. Heu, après pour le coup j'ai je veux vraiment pas être ultra, heu heu, ultra original mais en somme, heu, il y a il y a il y a des projets forcément, heu là je suis en je suis en recherche, hem, d'emploi. Donc ça forcément c'est c'est un projet mais j'espère que ce sera arrivé avant les 10 prochaines années. Mais du coup, ce qui ferait que <chuckles> qui qui ferait en sorte, du coup, que que je me réunisse avec ma copine, que je puisse parce qu'en fait ss si tu en fait, dis-toi que, heu, là l'entreprise dans laquelle je je je postier normalement je c'est sûr que je peux avoir un un emploi, faut juste que ça se débouche. Hem, j'en ai merci. Je ça da il y en a 1 qui est proche de chez moi et il y en a 1 qui est proche de chez ma copine. Parce qu'on est, heu, on est un couple à distance, tu vois? Donc le but ce serait justement de pouvoir avoir ce poste, là où il y a ma copine. Comme ça au moins on peut, on ouais.
D'accord. Mmh mh ouais, j'espère pour toi aussi. D'accord. J'espère pour toi. D'accord. Donc tu préférerais te rapprocher en fait de là où elle est parce qu'elle a déjà son son travail, heu?
C'est ça, ouais, exactement, c'est ça. Bah, oui elle est, heu, elle est enclenchée dans un dans un doctorat donc, forcément, je vais pas lui demander de de casser, heu, de casser son truc. Heu et et du coup, ça serait pour les 10 prochaines années on commence à avoir des vues pour, heu, peut-être, heu, rep pour retaper une maison ou ou s'occuper d'un appartement et tout et je pense que ce serait vraiment un un un un bon rêve à réaliser dans les 10 prochaines années. Heu, faire on n'a pas encore le projet d'avoir des des enfants, je sais pas si on jour on en aura, parce qu'on est on n'a pas le le sentiment pour l'instant de d'en vouloir. Mais je suis, heu, je suis parrain, tu vois, donc en fait, heu, ce serait aussi un rêve de pouvoir emmener ma ma nièce, heu, faire plein de trucs ensemble, heu et qu'on kiffe des vacances de fou. Heu, donc voilà. Je dirais que c'est un peu ça mes rêves quoi, pour le coup.
D'accord ouais, ouais. Mmh mh. OK. Oui, oui,e tout à fait, hein, tout à fait i heu. Mmh mh. D'accord. D'accord. Ju u juste une petite aparté sur les enfants, donc j'en étais je suis dans le même cas que toi, en fait, hein, auparavant. Mais les choses arrivent des fois sans sans qu'on le sans sans sans qu'on le veuille. Des fois ça arrive et en fait, j'ai réalisé que dans la plupart des couples, c'est n c'est quelque chose qui n'est pas, heu, projeté à à à 100 %. C'est c'est assez incroyable en fait, puisque quand quand tu deviens papa tu tu rencontres d'autres papas et là les les discussions s'ouvrent et heu, enfin ouais tu tu tu enfin j'espère que tu verras parce qu'en fait, heu, j'étais pas du tout dans l'idée de d'avoir des enfants puisque je j'étais un peu immature quelque part, tu vois? Ou ou pas très, heu, peut-être pas de l'immaturité mais pas très, heu, j'avais pas trop envie de me responsabiliser, tu vois? Je voulais rester heu
Ouais. OK. Ouais, bien sûr. <chuckles> Ouais, c'est sûr. Ouais. Ouais, je comprends. Et en en vrai tu vois c'est c'est fou d'avoir ce genre de de, comment ça s'appelle? Heu, de discours parce qu'en vrai il y a beaucoup de gens qui considèrent que, heu, avoir des enfants c'est le b.a.-ba et du coup des fois le font sans même réfléchir entre guillemets ou alors, heu, bah, tu as les parents qui pressent pour avoir un petit enfant tu vois? Et je trouve c'est les pires manières d'être des parents, pour le coup. Parce que c'est pas ta volonté propre, tu vois? C'est terrible.
Mmh mh. Ouais, ouais, ouais. Bah, ouais, mais j'y avais, heu, s j'y avais réfléchi quand même un petit peu, heu, beaucoup avant puisque, bah, voilà ça fait partie aussi je pense aussi que c'est le b.a.-ba de la vie, mais maintenant. Auparavant j'étais pas très pour, tu vois? Mais, heu, après je me suis dit: «Bah, quelque part c'est c'est une bonne chose puisque alors, après avoir des enfants tôt, avoir des enfants tard aussi, tu vois? Il y a il y a cette, heu dans cette échelle ça che changeait beaucoup beaucoup de choses. À à 25 ans j'aurais pas pu être, heu. Bah, j'aurais pas été père de la même façon voilà. Heu
Ouais. Ouais. Ouais, bien sûr, bien sûr.
bah, c'était dans la quarantaine et tout d'un coup là je me suis dit: «Beh, en fait c'est génial, quoi. Heu, parce que j'ai j'ai fait mon petit bout de chemin auparavant, tu vois? J'ai pu vivre, j'ai pu, heu, expérimenter beaucoup de choses et heu, ce qui me permet après de relativiser par rapport à l'éducation, d'être plus souple, peut-être. Ou a avoir une, heu, une façon de voir les choses, heu, un peu plus mature justement, heu, que que par rapport à une personne qui a 20 ans. Enfin il y a des gens de 20 ans qui sont très matures, hein, ça, ouais, aussi, heu, ça va dans les 2 sens. Mais, heu, ouais, ouais en fait les les rêves maintenant c'est presque aussi je les porte sur, heu, sur mon fils, c'est-à-dire que j'ai envie, heu c'est lui en fait, heu, dans dans ma vie de tous les jours il il
<chuckles> Ouais. Ouais, ouais, bien sûr. Oui, oui. Ah ça pollue ton avenir, ouais, c'est normal. <chuckles>
Ouais, ouais, ouais j'essaie de de faire en sorte que, bah, il vive assez tranquillement et et bien en fait et qu'il soit, heu, qu'il expérimente des choses quoi, c'est c'est je pense que, heu
Bien sûr, tout ce qu'on lui demande, hein. Tout ce qu'on lui souhaite.
heu, l l l'aventure fait partie de la vie et hem, j'espère qu'il appréciera ce ce que ce que je lui ai apporté de sans dans ce sens-là en fait, hein.
Oh c'est beau, franchement c'est beau.
Et heu, bah, même chose pour toi en fait, elle son ton idée de de justement de retaper une maison, ça ça me trotte dans la tête aussi. Donc heu, c'est quelque chose de sympathique aussi, j'aime bien. Heu, de re de faire par soi-même en fait, tu vois? L'idée elle est el elle est plus que ça en fait, c'est d'aboutir quelque chose que l'on fait et que l'on peut, heu, bah, projeter déjà et et apprendre. Puisque ça va être de un apprentissage de
Ouais. Ouais, c'est ça Ouais, clairement. Ah ouais bien sûr.
un d'un énorme apprentissage.
Après je me je me souviens c'était quand même assez extraordinaire parce que je prends le cas, heu, de l'histoire de ma sœur et de son de son mari maintenant. Heu, je me souviens que, heu, ils étaient sup enfin super jeunes. Ils avaient, heu, ils avaient combien? Ils avaient mon âge, je crois, à l'époque et ils avaient directement parce que, heu, ma sœur, en fait, elle a toujours eu le désir, heu, de vouloir prendre la maison de mes grands-parents quand ils partiront. Du coup, ils ont fait ça et heu, alors ma sœur, elle venait de commencer à à travailler, mon son mari, heu, il venait de casser un contrat avec, heu, Auchan, je crois donc qu'il touchait juste le le chômage, le RSA. Donc ils étaient à peu près à 1006-1007 pour les 2 et heu, ils sont sont sortis maintenant et c'est c'est fou. Pour le coup, ils avaient une maison, ils l'ont retapée et heu, bien sûr ils ont eu l'aide, heu, d'amis, mais ils ont été payés. Heu, à juste, heu, juste titre et ouais, heu, je me souviens parce que j'ai j'ai un petit peu, heu, vécu là-bas quelques années. Heu et ouais c'était fou, enfin c'était fou le fait de de vivre dans une maison où justement, heu, tu es genre, je sais pas, enfin tu tu prends ton petit déj, tu vois en <chuckles> en écoutant une petite musique- parce que ma sœur est hyper matinale elle fait beaucoup de trucs le matin, en décapant un mur, heu, en faisant du placo, heu, de l'enduit, heu et en vrai je dois je leur suis, heu, énormément reconnaissant parce que du coup, j'ai appris, heu, j'ai appris à comprendre les choses et à à faire des 3 trucs qui pourront me servir, heu, plus tard et j'ai envie de, heu, de, hem, de hem, d'infuser ce ce ce cet amour en fait qui est extrêmement physique extrêmement, heu heu, dans, bah, dans la pierre, quoi. C'est un projet que tu bâtis avec, heu, avec un être cher donc c'est super, heu, c'est super fort.
Oui. Mmh mh. D'accord. Mmh mh, d'accord. Mmh mh. D'accord. Ah ouais, ouais, ouais. Mmh mh. Ouais, ouais. Ah oui, oui, oui, oui, en en plus, ouais, c'est un ça ce sera en commun quoi, c'est ça sera avec, heu, ta petite amie, ou
Ouais, c'est ça, exactement. Puis on commence déjà à avoir des projets et et à regarder des des petites vidéos, à regarder des trucs qu'on aimerait. Mais c'est c'est trop bien. Bon, par contre elle me demande de ouais, heu, f voyez tu vois des genres des étagères énormes, heu, type, heu, librairie avec des tringles de partout et moi, dans ma tête je suis en mode: «Ah déjà, comment ça va être compliqué à monter et surtout si jamais on déménage comment on on gère ce truc?» Tu vois? <chuckles>
Et ouais, ouais j'ai j'aime beaucoup, heu, ce ce genre de projet. Ouais, ouais, ouais. <chuckles> Ouais. Ouais, ouais. Après alors les goûts et les couleurs c'est justement ça va être, heu, ça va être là où il va falloir faire des compromis en fait, hein. C'est des histoires de compromis, c'est c'est c'est toute la vie en fait, hein, c'est, heu
Pour le coup, heu <chuckles> Ouais. Mais ça devrait aller parce qu'on en vrai ç ça devrait aller parce qu'elle a un goût esthétique qui est qui est vraiment pas dégoûtant. Heu, elle a vraiment un bon un bon sens de la décoration et en vrai, heu, on est assez d'accord sur beaucoup de trucs, donc ça va pour le coup, heu
Mais c'est bien. Donc c'est ouais ça ça va être, heu, ça va être sympathique si vous allez être sur la même lignée, c'est super en fait. Ou si, heu, enfin je pense que, entre guillemets, ma petite amie, heu, ma femme pardon, elle, hem, elle aime bien aussi mettre sa patte pour la décoration. Moi je laisse, heu, carte blanche, en fait. Tu vois je ça me va moi je tout me va en fait donc heu, voilà.
Ouais c'est pour le coup sinon c'est un peu compliqué. Ouais. Ah oui mais bon, clairement, hein. Quel bonheur! Moi j'a moi j'adore, hein. J'adore sur le truc où par exemple on doit on doit partir en soirée et je lui dis: «Bon, bah, du coup chérie, heu, je m'habille comment en fait?» <chuckles> Je lui demande, je vais juste m'habiller, tu vois? Genre je dis, enfin je sais pas pourquoi mais j'adore faire, heu, un truc, je lui je lui laisse vraiment des trucs mais, anodins tu vois? Je pourrais le faire moi-même. Tu vois? Mais, heu, je sais pas. C des fois je sais que je vais faire un truc, elle fait: «Ah non pas ce pantalon-là, non. Ah cette chemise s non ça va pas. Ah ce pull-là non, ça marche pas». Tu vois? Et à chaque fois je me dis: «Bon vas-y, heu, fais ce que tu veux, heu, <chuckles> tant que je suis présentable pour toi c'est le principal». <chuckles>
Mmh mh. Mmh mh. Ouais, ouais. Ah ah. V voilà exactement, c'est-à-dire que le le le regard de l'autre maintenant ou ou me peu importe en fait ça ça, je suis devenu très souple et amovible, heu, tu vois? Je, heu, j'accepte beaucoup de choses. Heu, que parce qu'avant peut-être je pouvais point pointer du doigt certaines certains détails ou des choses comme ça, mais en fait je me suis rendu compte ça en valait pas vraiment la peine
Ouais. Ouais, ça devient anodin très rapidement, ouais, ouais c'est ça.
et que mais j'ai j'aime bien l'idée de retaper, heu, la maison parce qu'en fait mon cousin c'est un c'est un petit génie, en fait. Tu sais il est très manuel et heu et lui c'est c'est c'est ça son job, en fait. C'est qu'il retape les maisons, il, heu, mais il fait le de A à Z, hein, c'est-à-dire qu'il en construit et aussi il les retape et il a quelques employés aussi pour son entreprise et donc j'ai passé, heu, quand j'étais retourné en France, heu, quelque temps avec lui, en fait. C'est lui qui m'avait aidé à trouver un logement et heu, de là, heu, c'est c'était incroyable ce que j'ai vu en fait je me suis dit: «Waouh!» Parce que moi en fait je suis pas man pas très manuel, tu vois? J'ai pas, heu, j'ai pas eu cette possibilité d'essayer
OK. Ouais. OK. OK. Ouais. Ouais m m moi non plus, du tout. <chuckles>
et donc, heu, là je me suis je l'ai suivi, heu, j'étais avec lui du matin au soir. Déjà le soir je dormais, mais, heu, avant d'arriver dans le lit j'étais déjà, heu, tombé de sommeil, parce que parce que c'est assez physique en fait, hein, mais j'avais pas l'habitude.
Ouais, ouais, ouais, tu m'étonnes, bah, ouais, ouais. En fait, c'est c'est physique et c'est répétitif aussi. Ça je m'en souviens. Montrer des plaques de placo, heu heu, à l'étage, heu, débarrasser des oh ouais c'est c'est c'est incroyable. Bah, ça pèse, hein, une. <laughs> Ah ouais, c'est fou. <chuckles>
Ouais, ouais, ouais, ouais. Ah oui, oui, j'ai j'ai fait le placo avec lui, ouais, ouais. Et j'ai découvert des muscles que je ne savais pas qu'ils existaient aussi, hein, heu. <chuckles> C'était c'était assez, heu, assez incroyable. Enfin bref, mmh. Mais, heu, j'avais bien aimé en fait cette cette capacité à s'adapter, tu sais? En fait chaque chose que tu veux faire ça va jamais aller exactement comme tu veux et lui il a toujours le truc à trouver la solution, mais, heu, c'est inné quoi. C'est, heu, en
Ah ouais, c'est fou. Ouais. Beh, en fait c'est pas c'est je pense c'est pas inné, c'est juste qu'en fait il a tellement d'expériences qu'en fait il déjà eu un sentier pareil et puis, heu, il il, hem, il fait en fonction d'eux quoi. C'est ça la vraie intelligence en vrai, quand, heu, quand tu es dans le bâtiment. Enfin moi je sais que
Il a l'habitude quoi. Il avait, heu, il l'avait fait par exemple, heu, donc il voulait monter un nouveau type de business, puisqu'il fait des escaliers en en en ferraille, en bois, tu vois? Et heu, il fait aussi, il retape les maisons et cetera et là en fait il voulait se lancer dans parce qu'il y a plus en plus de gens qui demandaient, dans la piscine, tu vois? Donc il a fait un un bac à piscine, heu, qu'il soude lui-même, tu vois? Il il était, heu, j'ai oublié comment on appelle, heu, ce métier. Heu, c'est pas soudeur mais bon. Heu, il il le fait lui-même donc sa sa piscine, elle fait, heu, je sais pas si c'était 9 m sur, heu, sur 3 m quelque chose comme ça et heu, ça a très, très bien fonctionné. Il a compris comment fonctionnait tout le système de recyclage d'eau et cetera et cetera. Donc lui il commence, tu vois, il a il a un rêve et il le réalise, heu, quasiment dans l'instant puisqu'il sait faire. Tu vois? Il sait, heu, mettre en œuvre et heu, avec lui j'avais appris ça en fait de la la mise en œuvre de choses et d'exécuter en fait, tu vois? Tu en lui, il dit: «Faut pas attendre, faut le faire tout de suite en fait faut pas, heu essaye, tu verras s'il y a une erreur tu ça ça va ça va se corriger en fait, tu vas» Ouais, ouais, ouais. Moi j'étais plus dans le la partie, heu, réflexion, tu vois? <chuckles> Réfléchir à un sujet, se demander comment et pourquoi et que <chuckles>
En colimaçon? Ah OK, OK. Oh! OK, ouais. OK. Ouais. OK. Ouais, c'est fou. Franchement heu Ah c'est comme ça que tu apprends, ouais, bien sûr. Ouais, ouais, ouais, <chuckles> Ah ouais m moi je sais que ça sera pas le cas avec ma copine, heu, moi je vais juste ah je vais elle va me demander à faire un truc, je ferai un truc. Mais je suis pas vraiment dans dans dans l'aspect, heu, supervision, heu, planification. C'est elle qui fera les plans, c'est elle adore faire ça, donc en vrai, heu, je je suis plutôt pas mal quoi, pour le coup, heu
D'accord, bah, c'est bien si si vous vous retrouvez complémentaires, heu, très, très bien.
Ah je s je soulèverais des trucs lourds, voilà, ç ça sera ma vie. <laughs>
Mmh mh. Et heu, si sinon d'autres rêves que que j'ai, bah, il y en a un, il est ultime quand même: c'est c'est de rester en bonne santé, c'est-à-dire que je sais pas si c'est un rêve ou enfin, non, c'est même pas un rêve, en fait, je c'est une continuation.
Mais ouais, non, c'est fou, franchement. Ouais. Oui. Ah! Avec le temps qui court, heu, c'est compli ça pourrait même devenir un rêve pour moi, hein, pour le coup, ouais, je je p je peux comp ouais, ouais.
Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est que, i je reste à l je reste en alerte sur ce qui se passe, heu, sur ce qu'il y a, sur ma sur moi-même puisque je ma santé avant avant tout et celle de de mon fils et de ma femme, heu, bien entendu. Mais la la santé reste quand même quelque chose j'e j'espère, heu, donc je lis beaucoup de choses sur ce sujet, là, pour rester en bonne santé le plus longtemps possible et non pas, heu, vieillir en mauvaise santé, tu vois? Heu, donc, c'est, heu, c'est une chose que je regarde beaucoup et heu bon, je suis je suis pas un vieux grabataire encore, mais <laughs> c'est, heu.
Ouais. Bien sûr. Après. Bien sûr. Ouais. Oui, c'est sûr. Ah bien sûr. Mais mais je suis d'accord, hein, mê même moi, des fois, je pense, heu, à à l'avenir et je me dis: «Jamais de la vie je veux vivre en étant, heu, tu sais, dépendant des autres, heu heu, qu'on fasse ma toilette, heu», vraiment ça c'est un truc, heu, ça me ça me terrifie presque, tu vois?
Mmh mh. Tout à fait.